Ja. Also, ich habe auch nur ganz wenig Männer mitbekommen, die das toll finden. Ich glaube aber auch, dass die Mädels diesem Influencer-Look einfach hinterhereifern und, dass das wenig mit den Jungs zu tun hat, sondern, dass ist so bisschen wie, hm wie so 'n Schönheitswettbewerb ist und sie wollen auch schön sein. Und sie wollen auch so schön wie die sein und für die ist das einfach schön, weil diese Influencer sind, äh, erfolgreich und die machen so viel Geld und ja.
Ja. Ach so. Ach so, dann ist das auch egal, ob jetzt der Freund das schön findet, weil Okay.
Ich glaube, ja. Ich glaube, es geht nur um dieses äh, dass man allgemein als schön gilt
Okay.
in dieser Bubble. <chuckles>
Ah ja, okay und dieses Schönheitsideal, das, äh, wird dann natürlich von diesen Influencern vorgege man hat so das Gefühl, die Influencer müssen sich dann auch, äh, innerhalb von dieser Bubble aufhalten, damit die dann auch nicht quasi so 'n Nischen-Influencer werden, wo dann, ja, vielleicht sich keiner traut, darauf au äh, aufzuspringen, ne, auf diesen Zug?
Mhm. Also, ich glaube, diese Bubble ist ja auch riesig. Und ähm, in dieser Bubble gibt's ja auch einfach inzwischen so viele auch Männer, die diese Frauen toll finden und dann gibt's ja diese ganzen Paar-Accounts auch, wo dann so der perfekte Look und das perfekte Paar präsentiert werden und so und, ähm
<chuckles> Ja. <snorts> Barbie und Ken.
Ja, genau so, bisschen. Ähm, aber ich glaube ja, ich glaube, da wir, äh, das so erreicht haben, äh, wirkt sich das schon doll auf das Kaufverhalten aus. Ich glaube, besonders auf junge Mädchen, besonders auf junge Mädchen, ja. Ähm, ganz krass finde ich das, glaube ich, mit diesen Produkten wie so Cremes. Alle möglichen komischen Cremes und S Seren und Öle und ich finde es
<giggles> Okay. Ja. Ja. Ja, dabei haben die ja in dem Alter noch gar keine einzige Falte und dann schmieren die sich da schon voll und Hyaluron hier und das. Irgendwie dann immer so: „Warum machst du so? Das ist ja alles gut bei dir, oder?“ Also, ja.
Genau.

Also, ich hoffe nicht. Äh, <laughs> aber es fing dann schon an halt mit, äh, diesen Gelnägeln, die ich gar nicht schlimm finde. Aber es gibt diesen einen Look, sehr übertrieben und sehr, sehr lang. Ähm, und der damit fing das dann an und die Lippen so super, super groß zu schminken und dann diese Bibo-Wimpern, die man sich, äh, machen lässt. Hm, halt alles sehr doll einfach, ja, und a für für die Schönheitschirurgie, ich glaube, es hat die hat 'n richtigen Boom erlebt. Also grade so, ja, was diese Nasen angeht, diese Lippen, es es kommt ja immer mehr dazu es ist ja.
<laughs> Boah. Oh Gott, ja. Total. Aber ich frag mich auch, was die daran so schön finden dabei ich habe jetzt viele meiner, äh, männlichen Freunde und so gefragt. Ich so immer: „Jetzt hand aufs Herz und so, du kannst mir das auch sagen, wenn du das schön findest, aber wie stehst du denn zu diesen ganzen aufgespritzten Lippen, diesen extremen Wimpern, wo man schon irgendwie von 2 Kilometer Entfernung mehr die Wimpern als das Gesicht sieht?“, ja.
<chuckles> Mhm. Genau. Oder man sieht auch gar keine Augen mehr <giggles>
Ja, ich so, das ist ja wie 'n Vorhang. „Also, findest du das i ist ist dir das schön, ne? W würdest du dir wünschen, so 'ne Freundin zu haben?“ Und ich habe noch keinen Mann gehört, der das toll findet, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, für wen die das dann letztendlich machen.
Ja.